Слушай, вот, а, хочу с тобой посоветоваться. Вот знаешь, а Я, может быть, плохой повар, я не знаю, но у меня никогда ничего не получается. Как только я пытаюсь что-то попробовать, нахожу рецепт, причём у меня их сохранено в "Инстаграме", в "Фейсбуке" сохранено миллионы, наверное. Я всё думаю, что вот я всё это приготовлю, но как только начинаю, у меня всё время, ну, как-то не так выходит то <grunts> пригорит, то слишком жидко, то наоборот слишком густо. У меня есть подруга, у которой вот всё получается как надо, делаем одинаково, она мне дает рецепты. Я не знаю, в чём проблема, это я или я, может быть, не уделяю достаточно внимания деталям каким-то, что-то пропускаю. Я уже не знаю, мне кажется, я вот отчаялась и думаю, наверное, просто не всем дано готовить.
Слушай, ты думаешь, э, не всем дано, но давай как-то, а, немножечко поговорим об этой ситуации. Хочется тебе как-то помочь, тебя поддержать, потому что это, знаешь, э, не проблема, это такой решаемый момент, и я уверена, что у тебя тоже получится, и на самом деле это такой, э, процесс, может быть, даже интересный, где-то даже захватывающий. Давай больше как-то разберёмся в этой ситуации. Вот скажи, какие новые блюда, вот, ты хочешь попробовать? Что ты любишь вообще готовить и что ты хочешь приготовить?
Ну, вообще, вот самое ближайшее- я хочу приготовить завтра пирог. Да, у нас, э, каждый год мы с друзьями собираемся, с подругами, и печем печенье к Рождеству, и каждый что-то приносит. И вот я нашла такой замечательный пирог, там много много всяких ингредиентов. Я всё приготовила, всё купила, но я практически вот сейчас в панике. Я не знаю, то ли мне сегодня приготовить на всякий случай, вдруг завтра не получится, да, или завтра приготовить и рискнуть. А думаю: "А если вдруг что-то не получится, то я пойду просто и куплю в магазине, что надо".
Мгм. Так. Мгм.
М, вот, ну, в общем, прям вот я говорю, доходит тело прям до паники. И, или иногда даже, знаешь, до слёз. Вот у меня тоже была такая история: я только переехала, вышла замуж, а, муж у мужа было 2 маленьких детей, и я приготовила торт на рож на день рождения моего сына. И мне казалось даже, даже ты знаешь, мне казалось, что хороший торт-то получился для меня, он был замечательный. И вот собрались дети, и м ма младшая дочь моего мужа, она попробовала и говорит: "Ой"- другим детям, "Не ешьте этот торт, он ужасный". <sighs> И я помню, я так плакала, я плакала практически, э, весь вечер, и думаю, как мне было обидно, я так старалась. Ну, щас, конечно, я, там, оглядываясь назад, я понимаю, что это глупые слёзы. Ну ну, вот почему? Вот я не понимаю, что мне делать.
Мгм. Мгм. Так. Мгм. Мгм. Мгм. Конечно. Мгм. Мгм. Ну почему почему глупые слёзы? Это действительно очень неприятная ситуация. Ты ведь старалась, вкладывала всю душу, готовила. Это было непросто целый торт собрать. И, конечно же, это обидно, и это абсолютно нормальная реакция эт э, где-то поплакать, расстроиться от того, что так произошло, потому что, ну, действительно это неприятно. Если бы девочка там 1 не ела торт, еще окей, ну так она всем сказала, конечно же, это неприятно. М, ты знаешь, очень хочется тебе помочь. А вот скажи, вот что вызывает такую наибольшую неуверенность? Что у тебя не получится, не хватит времени или что вкус не кому-то не понравится и не будет таким, как ты себе его представила?
Ну, наверное, что кому-то не понравится, наверное, скорее всего вот к критики боюсь, что ли. Вот мне хочется как-то угодить всегда людям, м, как-то, может быть, э, ну, я не знаю, не то чтобы привлечь к себе внимание, а, показать, что я тоже что-то могу, особенно там мужу, например, да, а, что-то вкусное для него приготовить. Но у нас у уже сейчас у нас это просто шутка. Как только я беру новый рецепт и начинаю что-то готовить, мы уже так готовимся, готовим план Б, да, что <chuckles> что вдруг что-то не пойдет не так. А вот, ну, раньше было очень обидно, но и сейчас до сих пор обидно. Очень хочется вот именно, а, как-то принести людям радость, удовольствие, особенно когда собираешь людей у себя дома. Я уже, ты знаешь, я даже вот из-за этого не хочу никого с к себе приглашать, потому что я знаю, что я не блесну талантом. Вот.
М. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Так, да. Мгм. Э, ты знаешь, э, создаётся такое впечатление, что вот даже какие-то шутки, которые уже проходят на эту тему, что они тебя немножко обижают. Может ли быть такое, что ты, э, э, как бы подсознательно не готова с этими шутками смириться, потому что, ну, это на самом деле не очень приятно. Как будто бы вот эта история, которая однажды случилась, она так отпечаталась на твоей жизни, и тебе хочется с ней распрощаться, потому что на самом деле ты можешь приготовить и будет вкусно, и ты хочешь вот теперь всем доказать, что, э, эту историю нужно перечеркнуть и вот остановить все вот эти вот шутки.
Ну да, я думаю, что, конечно, хочется всё равно как-то, может быть, себе доказать, всем доказать, что я всё-таки могу. Э, и, ну, ты вот права, знаешь, в плане того, что вот та история, она очень глубоко засела и, наверное, вот, может быть, из-за нее мне даже хочется как-то н ну, б я что там, глупее других или что у меня руки не такие? Почему? А таж те же самые, а, та же самая плита, да то т тот же самый рецепт. Почему по-разному? Что я делаю не так вот? Не знаю.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Н-да, ты знаешь, на самом деле здесь может быть несколько вариантов, которые тебе могут помочь. Я тебе расскажу, а ты, э, как бы послушай. Может быть, какой-то из них будет для тебя действенным. Знаешь, здесь, э, 1 такой, наверно, самый простой шаг- это начать готовить очень простые рецепты, которые, ну, настолько простые, что их может приготовить, ну, действительно кто угодно. И, э, вот эти вот, э, рецепты прямо разбивать на шаги. Первое, ну, это может быть какой-то салат, где нужно всё просто нарезать. Но, допустим, 1 шаг- приготовить какую-то интересную заправку, э, где не просто овощи, а будут, например, еще какой-то тунец, кедровые орешки и заправка, например, из, э, э, масла, лимона, горчицы, где нужно просто смешать заправку в правильных пропорциях. Ну, пропорции ты отмерить точно сможешь с помощью весов либо ложечки чайной. И вот, э, какой-то новый интересный салат, он уже, знаешь, подвинет тебя на ступенечку ближе к твоей вот этой мечте научиться готовить. Следующим шагом может быть какой-то салат более сложный, где нужно, например, приготовить ингредиенты, там, э, сварить яйца, п там как-то пожарить рыбу, либо просто там её запечь, там, поставить на 10 минуточек в духовку. И вот этот салат тут будет немножечко уже сложней. Потом перейти, вот, допустим, взять даже тот же пирог, но очень простой, ну, например, там, Шарлотка, где нужно просто взбивать там яйца 10 минут, добавить в правильных пропорциях муку, залить яблоки. И, знаешь, не выбирать сразу там рецепт, где нужно там несколько слоёв, крема, какие-то текстуры, какие-то техники, слить правильные карамель. Это вот, э, оставим на потом, и это будет какая-то 100 ступенечка. Вот начать даже, может быть, где-то просматривать суперпростые рецепты на "Ютубе", либо на других каких-то се э, платформах. И вот с самых самых простых моментов начать как бы вот такое самообучение. Что ты думаешь по этому поводу?
Давай. Мгм. Мгм. <chuckles> Мгм. Ну, это вообще да, это не для меня. <laughs> Я вот тебя сейчас слушаю, знаешь, и думаю, э, знаешь, в чём ты права. В том вот, ты когда начала говорить про салат, что там: "Ну, ты же сможешь отмерить, да, там сделать заправку". У меня, знаешь, какая большая проблема? Я иногда думаю: "Ну, здесь, кажется, а, есть столовая ложка. Ну, тут, может быть, э, да, где-то есть тут 100 грамм, да, или ск горя у меня же нет весов, да, ну, наверное, 100 грамм". Вот, может быть, в этом, что я просто, ну ну не меряю всё это, как бы так, на глазок. А, я, ну, хотя вот знаешь, а, вспоминаю тоже там бабушки нашей мамы, моя бабушка, у неё не было никогда никаких весов, никаких вот этих "1 столовая ложка" или там, э, "1 чашка", у неё всё там как-то тут, э, посолила, тут поперчила, чем-то занимается, и всё у неё было настолько вкусно, и всё получалось. Вот, а мы сейчас вот всё вымеряем, вымеряем. Вот, ну вот надо мне, н может быть, вот из-за этого у меня мне мне надо, может быть, больше уделить внимание вот именно пропорциям, да, вот сказано в рецепте столько, значит, надо положить сто столько и не заниматься самодеятельностью, вот, может быть, в этом.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Э, ты знаешь, да, кухня очень любит, э, чёткость и правильную последовательность рецептам. Действительно, на глаз может казаться: "Ну да, здесь есть столовая ложка", но если замерить, то это там все 3 ложки, и тогда продукт может испортиться, быть очень жирным или неправильно, там, запечься, или ещё что-то. Поэтому, если у тебя нет весов, ты можешь, э, купить- это достаточно такое дешёвое удовольствие- кухонные весы, которые отмеряют всё по граммам, купить вот эти ложечки. Потому что действительно в рецептах вот, э, соблюдать пропорции- это, наверно, ключевое, потому что действительно продукты одни и те же, но получиться может разные, э, блюда только из-за того, что какого-то там продукта было слишком много, особенно если это мука в каком-то, э, пироге, то пирог может быть просто деревянный, невкусный и так далее. А что касается бабушек, которые раньше готовили, то, конечно, у них это уже всё было на опыте. И на самом деле рецепт, который ты б будешь готовить больше 20 раз в своей жизни, тоже ты уже сможешь на глаз без проблем приготовить. Бабушки ведь сколько раз в своей жизни делали там, э, это блюдо, конечно же, они уже могли отмерить просто глазом. Не, ну, на самом деле в твоей жизни может быть то же самое, просто, а, э, с самого начала всё-таки важно использовать вот эту вот граммовку и, м, следовать инструкциям. А еще вообще классно будет работать в твоём случае поддержка, э, с со стороны какого-то родного близкого человека, знаешь
Мгм. М-да. Да. Мгм. Ну да. Мгм. Муж, он у меня такая поддержка, даже даже вот знаешь, иногда я я сама смотрю и думаю: "Это невозможно есть. Это невкусно, это неприятно даже выглядит". И он он так: "Слушай, вообще здорово, молодец. Нет, мне кажется, вообще замечательно получилось, прям вот как и должно быть". Вот он, конечно, хорошо меня поддерживает. Мгм.
Ну, вот. Мгм. Мгм. <chuckles> Ну, это замечательно, что он у тебя поддерживает, и это классно, когда кто-то, вот, помогает тебе. А еще можно использовать пробные порции, знаешь, когда чуть-чуть приготовить, попробовать, если получилось, то увеличить, э, количество.
Ну да, тоже можно. Слушай, спасибо большое тебе за вообще замечательные советы такие. И вот вот по поводу х ты мне хорошую мысль дала по поводу пропорций. Надо действительно купить весы и, ага, и п делать всё как надо, а не так так, да, са самодеятельностью заниматься. Спасибо большое тебе.
Мгм. <chuckles> Мгм. Ты знаешь, я уверена, что у тебя всё получится, потому что ты умничка. Ты задаешься этими вопросами, я уверена, что всё у тебя впереди, в крайнем случае есть кулинарные школы, где можно научиться всему. Есть онлайн-уроки, и я думаю, что ты справишься и уже в абсолютно скором будущем будешь радовать своих родных и близких просто кулинарными шедеврами, которым не будет никакой цены.
<laughs> Да. Мгм, спасибо, пока.